Eee, yani, yapılabilir, hani, kılac kısa cevabım. Ama aslında, hani, bu zamana kadar da çok büyük başarılar elde etmişsin. Dediğin gibi, hani, çok iyi bir üniversitede, hani, hukuk bölümü kazanıp, hani, avukatlık, eee, yapıyorsun anladığım kadarıyla. Eee, yani, bu zaten, hani, eee, çok büyük bir başarı. Tebrik ederim. Ama dediğin gibi, eee, bekledi yani, çoğu insan, eee, genelde, işte, evet, filmlerde gördüğü sahnelerle etkilenip, işte, böyle, hı daha hareketli, aksiyonlu, eee, duruşmalar vs. beklerken, davalar, eee, bunlar sanırım sadece hâlâ, eee, Amerika'da oluyor. <chuckles> Bilmiyorum belki de Amerika'ya de taşınmalıydın dermişim. Eee, şey değil, eee, genelde insanların, hani, böyle bir, eee, şeyi oluyor. Emm, eee, duyduğum, bildiğim kadarıyla hayal kırıklıkları oluyor. Eee, ama mesela sen hangi alanda, ııı, avukatlık yapıyordun? Onu da merak ettim öncesinde.
Evet. Teşekkürler. Aynen. Öyle. <chuckles> Hayal kırıklığı belki. Ya, benim aslında uzmanlık alanım, hani, birçok alanda çalışmalarım oldu. Şu anda en, böyle, hani, iyi olduğum alanlardan birisi aslında sigorta hu ııı, hukuku. Bir de şeyi de ben çok severek alıyorum ve yapıyorum, işte, kadın hakları ve çocuk haklarıyla ilgili çalışmalarda da bulunuyorum. O alan beni biraz yıprattı. Yani, aslında ben çok istiyorum insanlara ve çocuklara ve özellikle kadın haklarına böyle, ııı, biraz fazla tepkili ve, eee, agresif yaklaşabiliyorum. Çünkü, böyle, çok hassas bulduğum bir konu ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de o süreçlerde biraz hırpalandım. Duy duygusal olarak da empati duygum çok yüksek ve, hani, ister istemez, işte, bir, ımm, adliyeye, karakola gittiğimde, bir çocuğun sorunuyla ilgilendiğimde çok dramatik şeyler de olabiliyor. Yani, eve gelip ya uyku yas yastığa kafamı koyduğum zaman rahat uyuyamıyorum. Yani, insanlar diyorum nasıl hayatlar yaşıyorlar. Sonra, "Bu kadar stresli bir a işle ömür geçer mi? Dünyanın düzenini ben sağlayamam." diyorum. "Hani, bunu düzeltsem binlerce sorun zaten var. Hadi benim biricik hayatım var. Niye bu kadar milletin derdiyle kendime dert edinip, hani, iyice hassaslaşıyorum?" diyorum. O noktada da böyle bırakma noktasına geliyorum tabii.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii ki. Doğrudur. Hıı. Evet. Hı hı.

Anladım. Evet, çok anlaşılabilir. Tabii ki. Özellikle, yani, muhtemelen son yıllarda, hani, emm, hatta belki son, işte, 10-15 yıldır, işte, dünyada her şey sosyal medyanın da, hani, daha aktif olmasıyla çok fazla, eee, haberimiz olmayan şeyleri detaylarıyla, görselleriyle çok net bir şekilde maruz kalıyor insanlar. Hani, bu ins ister istemez herkesi biraz daha, emm, hassas ve, hani, işte, eee, yaşa hani, post travmatik stres dedikleri, eee, şeye sürüklüyor. E, sende zaten hayatında bire bir öyle olduğu için, hani, buna belki dayanımın, eee, azalmış olabilir. Bu da çok insani bir şey ve anlaşılabilir. Ve dediğin gibi hayatını artık, hani, yani, emm, iii, o şeye devam ettirmek istemiyor olman, eee, aslında, hani, hiçbir sorun değil. Evet, eee, kaygını da anlıyorum. Hani, "Nasıl ifade ederim ben, babam ne diyecek şimdi?" vs. diye. Ama aslında artık, yani, yetişkinsin. Hani, ve, eee, bir şekilde babana aslında, "Ben a-avukatlık yapmak istemiyorum." değil de şey desen, eee, mesela, hani, şu an, emm, ne gibi bir şeyler gözünü kapattığında nasıl bir, eee, kariyer hayal ediyorsun? Mesela nelerden yapm neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Hani, ona karar verip onu söylesen belki babana, emm, daha net bir şekilde, "Ben artık bunu yapmak istiyorum. Ben artık bunu yapıyorum hatta." şeklinde daha böyle, eee, kararlı olabilir. Ama istersen gel bir de onu bulalım. Hani, nas neler var elinde, çantanda, eee, yapabileceğin, devam edebileceğin?
Doğru. Haklısın. Aynen. Çok doğru. Ya! Evet. Anladım. Emm Yani, aslında şöyle bir şey var. Çocukluğumdan beri hayalim olan bir şey var aslında söylemek gerekirse. Ve, hani, arada sırada kendi kendime yaptığım, böyle, bir, işte, hobim var. Ama, hani, bunu, ııı, profesyonelleştirmek istediğim bir noktadayım aslında ama cesaret edemedim. Ben, işte, çocukluğumdan beri çok iyi resim yapıyorum normalde. İşte, ilkokuldayken ilkokul öğretmenimi hiç unutmuyorum. Küçücük bir çocuktum, işte, öyle bir, eee, veli toplantısı gibi bir şey olmuştu. Anneme şey demişti, işte, "Kızınızın çok büyük bir resim yeteneği var. Lütfen bunu, işte, değerlendirin, harcamayın. Bu konuya eğilin." falan diye. Ama tabii, emm, klasik Türk aile yapısı olarak, yani, akademik olarak, işte, dershaneler, işte, üniversite sınavları, ııı, falan, ÖSS'ler derken bir şekilde başka bir yolda kendimi buldum. Hani, çocuk olarak kendi başıma gidip de, eee, güzel sanatlara nasıl girilir, işte, resim dersi nasıl alınır, nasıl teknikler öğreniler öğrenebilirim diye araştıramadım tabii. Ama şu an, mesela, o kafadayım, yani. Belki onunla ilgili üniversite okuyamadım. O an beni hayat başka bir yere sürükledi. E, sistemin içerisinde, eğitim sisteminin içerisinde, hani, üniversite sınavı, falan, derken birtakım çevresel faktörlerle başka bir, eee, alanda başka başarılar elde ettim. Ama sonuçta içimde ukde kalan bir konuydu tabii resim yapmak ve resimle ilgili iş yapmak. Ressam olmak çok isterim yani.
Hıı. A! A, ne güzel! Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım.